ใช่ แล้วก็แบบมี สิทธิ์ คุ้มครอง อะไร ประมาณ เนี้ยค่ะ ซึ่งแบบอันนี้มันเป็นโพรโมชันที่แบบ ดีมาก ๆ เลย
อืม โอ้ อันนี้น่าสนใจมาก ๆ เลย เพราะว่า จริง ๆ ก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกัน คือถ้าไปที่ โน่น เนาะ แล้วรู้สึกแบบ ว่า ถ้ามีการป่วย หรือว่าอุบัติเหตุอะไรใด ๆ อย่างเงี้ยเนาะ แล้วต้องไปเข้าโรงพยาบาลที่โน่น โอ้โฮ ล้มละลายได้เลยนะคะ อย่างเงี้ย แบบนี้ถ้าประกันสุขภาพ ไปด้วย ก็น่าจะอุ่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะ อันนี้เป็น เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลย อุ๊ย! โดยเฉพาะไอ้ซิมการ์ดเนี่ยนะ ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า มันมีอะไรแบบนี้ด้วย เดี๋ยวจะต้อง อาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนว่า เออ เราจะเอายังไงที่ไหน ยังไงดี อย่างเงี้ยค่ะ อืม เฮ้ย สบายใจขึ้นเยอะเลย ตอนแรกก็แบบ โอ้ย! เอายังไงดี อย่างเงี้ยค่ะ พอฟังแบบนี้มัน ก็ มีทางเลือกให้เลือกได้หลายอย่างเลยนะคะเนี่ย ทั้งแบบว่าออนไลน์แล้ว ก็เทียบกันแบบเนี้ย อืม ยังไงก็แบบว่าขอบ คุณ มากเลยอะค่ะ อืม
อืม ค่ะ ค่ะ อืม